إمم، فقُلت بقى يالّا على فرنسا.
فلمّا رُحت فرنسا آه، رُحت على فرنسا خلّصت ألمانيا ورُحت على فرنسا، فأول ما رُحت على فرنسا بقى آآ، طبعًا لقيتهم موفّرين لي سكن، آآ، آه، فكان ده الكلام ده كان قبل الكورونا بشوية بحوالي يعني قبل الكورونا حوالي 7 شهور والّا حاجة.
حلو. كويس. إمم.
فطلعت بقى ي قعدت اشتغلت شوية قعدت، اشتغل بقى في ك شركات شحن واشغلت في كذا شركة، الصراحة حبّيت فرنسا لقيت جوّاها أحسن شوية، يعني
آه، ما كنتش ما كنتش رايح على وظيفة ثابتة يعني كنت بتتنقّل كده والّا
لأ، لو ما رُحت لمّا رُحت أنا كنت عارف هاشتغل إيه، آآ، بس عُقبال ما خلّصت الورق وخلّصت الإجراءات يعني خدت شوية حلوين.
كان وضعك إيه؟ إمم.
بس كنت يعني كنت شُفت البلد واتفسّحت فيها.
فاشتغلت بقى اللي هي شغل الوظايف الإنقاذ زي ما بيقولوا كده عليها؟
يعني الشر آه، اشتغلت في شركة شحن.